Ah, bem provavelmente, sim. Nenhum caso, assim, específico que eu lembre, mas, às vezes, eh, eu eu já me lembro de ter lido uma coisa e achado que, eh, o meu marido estava sendo grosso comigo, porque eu estava num momento sensível, de TPM, alguma coisa assim e eu: "Não fala assim comigo, como é", e ele: "Eu tô falando normal". Aí manda mensagem de áudio e fala: "Não, eu não tô falando dessa forma, você que leu dessa forma, eu tô falando tranquilo", e aí eu entender.
Uhum. Sim. Uhum. <laughs> Sim. Sim, é Ah, perfeito. Eh, você curte os grupos, tipo, os grupos de WhatsApp, grupo de trabalho, o que que você qual a sua opinião a respeito?
Uhum. Olha, eu gosto de grupo, às vezes, me enche o saco, né, de algum alguns grupos, eh, de família, aqueles grupos que são muito pra, entre aspas, "encher linguiça", que só fica "bom dia", "boa tarde", "boa noite", ninguém fala nada
<laughs> Sim. Nossa senhora.
de de certo. Mas quando é grupo, assim, que vocês falam mesmo, que você usa pra desabafar ou alguém falar alguma coisa relevante, aí eu gosto, eu acho interessante. Mas tem vários grupos que morrem, né. Que que fica ali 1 semana, 2, aí todo mundo "blá blá blá blá" e daqui a pouco ninguém fala mais nada.
Sim. Aham. Qual é a sua É, isso sim. <laughs> Às vezes, é até melhor, né.
É, às vezes, é até melhor. E quando te colocam em em uns grupos que você nem quer saber, tipo, me colocaram num grupo de
<laughs> Você sai ou você continua?
Ah, eu saio disfarçadamente. Eu fico um tempo, silencio o grupo, né, e aí, daqui a pouco, quando ninguém espera eu, puff, sumo.
Sim. Tchau, tchau. <laughs>
Tchau não dou nem tchau, saio à francesa. <chuckles>
Como você lidar, quando você recebe mensagem de texto escrito a respeito de alguma notícia que alguém viu na internet, que você não tinha conhecimento? Você acredita logo de cara ou você vai procurar a base pra entender se realmente é verdadeira, não é verdadeira?
Uhum.